ค่ะ วันนี้ก็อยากจะถามความรู้สึกหน่อยนะคะว่า ปกติแล้วเนี่ย เวลาที่เรามีการสื่อสารเนาะ คุยกับผู้คนน่ะค่ะ คุณชอบให้เขาแบบว่า คุยกับคุณตรง ๆ หรือว่าชอบแบบอ้อม ๆ เพื่อรักษาความ เอ่อ สัมพันธ์มากกว่าคะ?
อืม เอาจริง ๆ นะคะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคุยอยู่กับใคร แล้วก็เรื่องอะไรมากกว่าอะค่ะ เพราะว่าอย่างกับบางสถานการณ์น่ะ เราก็ชอบที่จะพูดตรง ๆ ไปเลย คือต้องบอกว่าถ้าเลือกจริง ๆ โดยตามนิสัยอะค่ะ จะเป็นคนที่ชอบพูดตรง ๆ มากกว่า แต่ว่ามันก็อาจจะมีบางสถานการณ์ ที่แบบเราไม่สามารถพูดตรง ๆ ไปได้เลย เดี๋ยวมันจะดูแบบเป็นขวานผ่าซากมากจนเกินไป ไรเงี้ยค่ะ ก็อาจจะต้องพูดอ้อม ๆ นิดหน่อย อะไรเงี้ยค่ะ ขึ้นอยู่กับคน แล้วก็สถานการณ์
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม ก็จริง ๆ แล้วมันก็ เออ อยู่ที่สถานการณ์เนาะ ว่า ว่าเราควรจะใช้วิธีการพูดแบบไหน เพื่อให้มันแบบผลลัพธ์มันออกมาได้ดีที่สุด ใช่ไหมคะ?
ใช่เลยค่ะ เพราะว่าอย่างถ้าเป็นผู้ใหญ่อะ ก็อาจจะต้องอ้อม ๆ จ น่าจะเหมาะกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือ แล้วอย่างงี้คุณพอจะมีแบบสถานการณ์จริง ที่จะแบบยกตัวอย่างให้เห็นถึงความแตกต่างได้ไหมคะ? ว่า เอ๊ะ สถานการณ์ไหนที่ควรจะพูดตรง ๆ? แล้วสถานการณ์ไหนที่ควรจะพูดอ้อม ๆ อะค่ะ?
ได้ค่ะ ก็จริง ๆ นะคะ อันที่พูดตรง ๆ อะ ก็จะเป็นอันที่เราคุยกับเพื่อนปกติเนี่ยแหละค่ะ อย่างบางเรื่องเงี้ยปกติเวลาเพื่อนมาปรึกษาเนี่ย พวกเราก็จะคุยกันค่อนข้างตรงอยู่แล้วอะนะคะ คือเหมือนกับว่า อะ สมมติบางเรื่องอะที่เรารู้สึกว่า เฮ้ย เพื่อนเราก็เป็นฝ่ายผิดนะ อะไรเงี้ย เราก็จะบอกเขาตรง ๆ ว่า เออ เคสเนี้ยเพื่อนเป็นฝ่ายผิดนะ อะไรเงี้ย แล้วก็ แต่ว่ามันก็จะมีความเข้าข้างเพื่อนอยู่บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมายถึงว่า เออ พยายามที่จะเหมือนเข้าใจเพื่อนว่า เออทำไมเพื่อนถึงทำอย่างงั้น แต่ก็บอกเขาว่า อา แต่ถ้ามองในมุมทั่วไปเลยถ้าแบบไม่ได้เกี่ยงว่า แบบ เฮ้ย เราเป็นเพื่อนกัน อะไรอย่างเงี้ย ก็คิดว่าอันเนี้ยเพื่อนผิด ก็จะส่วนมากจะพูดตรง ๆ ไปเลยแบบนั้น เงี้ยค่ะ อืม แล้ว หรือว่า อะ ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบในการที่จะคบกัน หมายถึงว่า แบบคู่ชีวิต หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มองว่า จะต้องพูดตรง ๆ ก็น่าจะดีกว่าเหมือนกันน่ะค่ะ เพราะอย่างเวลาเราศึกษาคุยกับใคร อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะบอกเขาตรง ๆ ไปเลยว่า เออ สมมติว่า แบบคุยแล้วเรารู้สึกว่า คนเนี้ยไม่คลิก อะไรอย่างเงี้ย ส่วนมากก็จะบอกเขาไปเลย เพราะว่าเราไม่อยากให้มานั่งเสียเวลากันทั้งคู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ ค่ะ อือ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อา อือฮึ ค่ะ อือ อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ อะฮะ อือ ค่ะ เห็นด้วยค่ะ อือฮึ อือ อือ เห็นด้วยค่ะ ค่ะ แล้วสถานการณ์ที่พูดอ้อม ๆ ล่ะคะ ควรจะเป็นสถานการณ์ไหนดีที่รู้สึกว่า การพูดอ้อม ๆ เนี่ย มันน่าจะได้ผลที่ดีกว่าอะค่ะ?
อือฮึ พูดอ้อม ๆ นี่ก็จะเป็นลักษณะของการคุยกับผู้ใหญ่อะนะคะ หรือว่าคนในที่ทำงาน คือถ้าเกิดว่าเป็นระดับที่รู้สึกว่า เขาอาวุโสกว่าเราเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีมันก็จะมีกรอบของคำว่าเกรงใจอยู่เนาะ ไรเงี้ย เราก็จะไม่กล้าที่จะแบบพูดกับเขาไปแบบตรง ๆ มาก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา แต่ ถ บางเรื่องก็จะตรงเหมือนกันถ้ามันเกี่ยวข้องกับเนื้องานจริง ๆ แล้ว เรารู้สึกว่า เออ เราทำอันนี้ให้เขาไม่ได้ หรือว่ามันไม่ควรทำ อะไรเงี้ย เราก็จะบอกเขาตรง ๆ เงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่า เออ เหมือนกับว่ามันสามารถที่จะปฏิเสธแบบรักษาน้ำใจได้ อะไรเงี้ย เราก็เลือกที่จะใช้ เวย์ ที่รักษาน้ำใจมากกว่าไรเงี้ยค่ะ
อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ ๆ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม อืม โอเคค่ะ อันเนี้ยเหมือนก็ เหมือนกับว่าเวลาที่เราจะเลือกสไตล์ในการพูดเนี่ย เราก็ต้องดูบริบทด้วยเนาะ แต่เหมือนว่า เหมือนตัวอย่างที่คุณยกมา มันก็เป็นในกรณีที่เป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอะ เหมือนอะ คุณรู้อยู่แล้วว่า เพื่อนเนี่ยคุณพูดตรงได้ อ่า คู่ชีวิตอะพูดตรงได้ เพื่อนที่ทำงาน คือเรารู้จักนิสัยเขาแล้ว เราก็อาจจะแบบต้องพูดอ้อม ๆ แล้วถ้าหากว่าเป็นในกรณีที่เราไม่ได้แบบว่ารู้จักเขาแบบ แบบลึก ๆ อะค่ะ ไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน แต่ ม อ่า เหมือนสมมติว่าเป็นลูกค้า อะไรอย่างเงี้ย ที่เราต้องคุยติดต่อประสานงาน อย่างเงี้ย เราจะมีวิธีการสังเกตยังไงคะ? ว่า เอ๊ะ คนเนี้ยควรจะพูดตรง ๆ หรือว่าคนเนี้ยจะใช้วิธีการพูดอ้อม ๆ ดีอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ คืออย่างถ้าเป็นลูกค้านะคะ โดยปกติแล้วอะเราก็จะพยายามไม่ ไม่กระโชกโฮกฮากใส่เขา อือฮึ แต่ว่าเราก็จะดูสไตล์เขาอะค่ะ ถ้าสมมุติว่า เออ เราพยายามพูดด้วยการรักษาน้ำใจหรือพูดแบบซอฟต์ ๆ ไปแล้ว แล้วมันยังไม่จบ มันยังไม่เคลียร์อีก อะไรเงี้ย เราก็เลือกที่จะพูดตรงใส่เขาเหมือนกัน อะไรเงี้ยค่ะ ก็ดูสไตล์การพูดของเขาด้วย คืออย่างบางคนน่ะ เขาก็อาจจะแบบแรงใส่เรามาเลย อะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่าแรงใส่มาเลยอะ เราอาจจะลองซอฟต์แค่ครั้ง หรือ 2 ครั้ง แล้วหลังจากนั้นเราก็ โอเค ตามเขาไป เขามาเบอร์ไหนเราไปเบอร์นั้น อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเคสปกติเนี่ย เราก็คงต้องพยายามซอฟต์ก่อนอยู่แล้วอะค่ะ ถ้าเป็นในกรณีของลูกค้า คู่ค้านะคะ อืม ยกเว้นว่าเราอะรู้จักกับเขามานานแล้ว เหมือนทำงานด้วยกันมานานมาก ๆ แล้ว รู้จักนิสัยกันดี แล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนกันด้วย อะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็อาจจะพูดตรง ๆ ไปเลย
ค่ะ อืม อืม อือฮึ อือฮึ อือฮึ อือ ค่ะ อือ อืม อืม อือฮึ ๆ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม แล้ว อ่า เหมือนในกรณีที่พูดตรง ๆ กับลูกค้า เราว่ามันก็ต้องมีเทคนิคแหละ ที่เราจะพูดยังไงให้มันตรง แต่ว่ามันก็ยังดูสุภาพ ดูแบบว่า ไม่ได้แบบว่า เฮ้ย <tsk> ดูแล้วมันเหมือน เหมือนเราก็ยังต้องถนอมความรู้สึก หรือว่า ก็เราก็ต้องพูดตรง ๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการเนาะ เพราะว่าเขาเป็นลูกค้า อะไรเงี้ย คุณพอจะมีเทคนิคตรงเนี้ย มาแชร์บ้างไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ คือสำหรับตัวเองอะนะคะ ก็จะบอกเขาไปเลยว่าเหมือนแบบ เออ ขอพูดตรง ๆ เลยนะ เราก็จะพูดประโยคนี้ไปเลยอะค่ะ แบบว่าแบบ เออ ขอพูดตรง ๆ เลยนะคะว่าแบบว่า อา สิ่งที่ขอมาอันเนี้ย เรา อะไรที่เราให้ได้ อะไรที่เราให้ไม่ได้ แล้วก็อะไรที่เราจะคุยต่อให้เขาได้ แต่ว่าไม่การันตี ผลลัพธ์ อา เราก็จะพูดกับเขาเป็นลักษณะตรง ๆ แบบนั้นเลย คือเหมือนอะไรที่มันไม่สามารถแบบตกปากรับคำได้แบบ ณ ตอนนั้น อะไรเงี้ยค่ะ เราก็อาจจะพูดกับเขาว่า เออ จะไปคุยให้ แต่ไม่การันตีนะว่า ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม พยายามจะไม่ผูกมัดตัวเองในเรื่องที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้ แต่ถ้าเรื่องที่ตัดสินใจได้ เราก็จะบอกเขาไปเลย เหมือนกับบอกเขาไปเลยว่า เออ เนี่ยบอกตรง ๆ นะ ว่าจริง ๆ อันเนี้ยเราอาจจะให้ ปกติอะลูกค้าส่วนใหญ่ เราอาจจะให้ไม่ได้ แต่เคสนี้เราไปขอมา เรามองว่า เออ เป็นคู่ค้ากันมานาน อันนี้เราอาจจะให้ได้ แต่ให้ได้แค่ลิมิตเท่านี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือก็จะ
อือ อือ ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ อืม อือฮึ อืม ๆ อือฮึ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม อือฮึ อืม อืม ก็คือมีการแบบว่า พูดตรง ๆ แบบมี ชอยซ์ ให้เขาเป็นคนตัดสินใจเอง ให้เขาเลือกเนาะ เป็นการเหมือนคล้าย ๆ แบบว่า ให้เขาเห็นถึงแบบดีกับไม่ดีไปเลย จะได้แบบเป็นการ เอ่อ เหมือน เขาเรียกไรนะ จำกัดเวลา ให้เขาได้แบบเลือกเร็ว ๆ อะไรเงี้ย ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกว่า เออ ถ้า ถ้าด้วยนิสัยด้วย ก็เป็นคนที่แบบชอบพูดตรงมากกว่าอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ก็จะพยายามพูดให้ตรงได้มากที่สุด แล้วอันไหนที่มันรู้สึกว่า เออ มันอาจจะแรงไป หรือว่าตรงมากเกินไป แล้วเขาจะคิดไม่ดีหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะพยายามซอฟต์ในส่วนของ ส่วนตรงนั้นมากกว่าค่ะ
อือ อืม ๆ ๆ ค่ะ อือ อือ อืม แล้ว เออ ก็เคยได้ยินในเรื่องของเทคนิคในการพูดตรง ๆ เหมือนกันนะ แต่ว่าพูดตรง ๆ ในเชิงแบบให้เป็นเรื่องตลกอะ คุณเคย เคยใช้เทคนิคแบบนี้บ้างไหมคะ? แบบว่าเหมือนกับว่า เหมือน <tsk> ใช้ความหมายอะคือตรง แต่ว่าลักษณะการพูดอะดูให้เป็นเหมือนการพูดเล่น อะไรอย่างเงี้ย พอจะ ช เคยใช้แบบนี้ในสถานการณ์จริงบ้างไหมคะ?
ค่ะ อือ เอาจริง ๆ คิดว่า น่าจะเคยใช้นะคะ แต่ว่าอาจจะเป็นไม่ ไม่ใช่ในเรื่องที่เป็นเรื่องของซีเรียสอะค่ะ หมายถึงว่า ไม่ใช่เรื่องของงาน หรืออะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็น คือพูดง่าย ๆ ว่า ไอ้การที่เราพูดตรง ๆ แล้วมันดูขำ ๆ อะ บางทีบางคนเขาก็จะเรียกอีกคำหนึ่งนะว่า มันเป็นการประชดประชัน อะไรอย่าง เงี้ย
อือ อา ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือ โอเค อ้อ เข้าใจค่ะ
อ่า เราก็อาจจะ ใช่ เราก็อาจจะเป็นในลักษณะของการคุยกับเพื่อน อะไรอย่างงี้ มากกว่าที่จะเป็นลักษณะนั้น คือคุยกับลูกค้ามีบ้างนะคะ แต่ว่าก็จะต้องเป็นลูกค้าที่สนิทเลย คือเหมือนกับว่า ถ้าเกิดว่าไม่สนิทจะไม่ค่อยกล้าเบรกไปทางฝั่งที่เป็นตลกขบขัน อะไรขนาดนั้นน่ะค่ะ อือ
อือ อือ อือ อือ ก็ต้องขึ้นไปตามบริบทเนาะ
ใช่ ๆ ค่ะ
อือ เอ๊ะ! แล้วอย่างเงี้ยเวลาที่เราพูดอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการพูดตรง ๆ หรือว่าพูดอ้อม ๆ ก็ตามเนี่ย เคยได้รับการฟีดแบ็กในเรื่องของการสื่อสารของเราไหมคะ? ว่า เอ๊ะ <tsk> มันไม่เหมาะสมนะ อย่างงี้ ควรจะมีการปรับปรุง เคยจะได้รับการฟีดแบคจากตรงนี้บ้างไหมคะ?
อืม คิดว่าน่าจะเคยเหมือนกันนะคะ แต่ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ค่อยดี มันจะไม่ใช่ฟีดแบ็กที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือส่วนมากก็จะบอกว่า เออ ก็โอเคที่แบบพูดตรง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถามว่า มีได้ฟีดแบ็กที่ไม่ดีบ้างไหม ก็น่าจะมีบ้างในลักษณะว่า เออ ตรงเกินไปหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย อืม เหมือนแบบมันสามารถซอฟต์กว่านี้ได้นะ อะไรอย่างงี้ค่ะ
อืม อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ แล้วหลังจากที่คุณได้รับฟีดแบ็กเหล่านี้แล้วเนี่ย คุณได้แบบว่า เออ มีการปรับปรุง หรือว่านำฟีดแบ็กเหล่าเนี้ย เอามาใช้กับวิธี ค ความคิดในการพูดยังไงต่อคะ?
ก็จะพยายามคิดก่อนพูดให้เยอะขึ้น อา แล้วก็ดูอย่างที่บอกค่ะ เราก็ดูด้วยว่าเราคุยกับใคร อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วอะ โดยปกติอะจะทำงานกับฝรั่งเสียส่วนใหญ่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเป็นต่างชาติอะเขาก็จะค่อนข้างแบบอยากให้เราพูดตรง ๆ อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา เราก็เลยอาจจะเพราะส่วนหนึ่งเราติดนิสัยจากการทำงานกับฝั่งนู้นเขามาด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมีอะไรก็จะพยายามแบบพูดตรง ๆ แต่ว่าก็มีเหมือนกันที่บอกว่า "เออ ทำไมเธอไม่พูด ออก บอกออกมาเลยว่าอยากได้อะไร" อะไรอย่างเงี้ย "แบบทำไมต้องแบบมาอ้อมค้อม" อะไรเงี้ย คือบางทีเราก็ติดนิสัยคนไทยเหมือนกันว่า เหมือนแบบ อ่า สมมติเราต่อรองเรื่องนี้ ๆ อยู่ อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบว่าเหมือนค่อย ๆ ถามเขามากกว่าว่า "เออ เธอให้เท่าไร เธอมีอะไรเท่าไร" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะถามว่า "แล้วเธออยากได้เท่าไรล่ะ" อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็จะ
อืม อืม อือฮึ อืม อือฮึ ๆ อา ค่ะ ค่ะ อืม อืม อืม อืม อืม ๆ อืม อา ค่ะ อืม อา
เหมือนไม่ยอม เหมือนวางเชิงกันและกัน อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบ อืม แล้วเขาก็จะมาหงุดหงิดใส่เรา <chuckles>
อืม อืม ๆ เออ อ๋อ เอ๊ะ! เนี่ยเหมือนที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ย มันก็เป็นเหมือนในเรื่องของวิธีการพูดของเรานะว่า คุณชอบพูดแบบตรง ๆ อ้อม ๆ ตามบริบท แล้วถ้ามองกลับกันล่ะคะ ถ้าเป็นคนที่ เหมือนที่คุณเล่าเมื่อกี้เลยอะ แบบฝรั่งอะไรเงี้ย แล้วคุณน่ะชอบให้คนที่เขามาคุยกับคุณน่ะพูดตรง ๆ หรือว่า พูดอ้อม ๆ ดีกว่าคะ?
ค่ะ ค่ะ อือ เอาจริง ๆ เลยนะ เราอะก็อยากให้คนพูดกับเราตรง ๆ แต่ว่าการพูดตรง ๆ มันก็มีหลายแบบ ใช่ไหมคะ เหมือนที่เมื่อกี้บอกอะ การพูดตรง ๆ แบบรักษาน้ำใจ มันก็สามารถทำได้ คือถ้าเป็นคา แบบอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบ เออ มันไม่ได้แบบทำร้ายความรู้สึกเรามากอะ เราก็อยากให้เขาพูดตรง ๆ อย่างยกตัวอย่าง อย่างพวกเรื่องความสัมพันธ์ อะไรเงี้ย ก็อยากให้พูดตรง ๆ มาเลย เพราะว่า เออ เรา เรา ทุกอย่างมันจะได้เปิดอกคุยกันน่ะ เราจะได้เข้าใจว่า เฮ้ย ฉันชอบตรงนี้ ฉันไม่ชอบตรงนี้ เธอชอบตรงนี้ เธอไม่ชอบตรงนี้ อะไรเงี้ย เราจะได้เหมือนเข้าใจกันและกันแบบมากขึ้น อะไรเงี้ยค่ะ อืม แต่ว่าแบบ อ่า ถ้าเป็นเรื่องงาน อะไรอย่างเงี้ย ก็ตรง ๆ เลยก็น่าจะดีกว่าเหมือนกัน อะไรเงี้ยค่ะ
อือ อืม ค่ะ ใช่ อือฮึ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม อือ มันก็เนาะ มันก็เหมือนกับใจเขาใจเราเหมือนกันเนาะ เพราะว่าเหมือนบางทีเราเวลาพูดกับใครอะ เราก็ต้องดูสถานการณ์เนาะว่า เฮ้ย เราจะพูดยังไงให้มันเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันน่ะ เวลาที่ใครพูดกับเราอะ ก็อยากให้เขาแบบว่าคำนึงถึงความรู้สึกเราบ้างเหมือนกัน ใช่ไหมคะ? แบบว่าบางเรื่องมันก็แบบ อาจจะแบบ โอ้โฮ ตรงใจเกินไป มันก็แบบตั้งรับไม่ทันเหมือนกัน ไรเงี้ย ก็ เออ ขออ้อม ๆ นิดหนึ่ง ให้ ให้เราได้มีเวลาซอฟต์ ๆ ให้เราได้แบบว่าทำใจ ไต่ ๆ ไปทีละขั้นก่อนที่จะแบบว่าตรง ๆ อะไรแบบเนี้ย
ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อา ยกตัวอย่าง อย่างเวลาเราจะบอกข่าวร้ายใคร ไรเงี้ย เชื่อว่าคนที่เป็นคนบอกส่วนมากอะ ถ้าไม่ใช่แบบด้วยอาชีพนะ อย่างพวกหมอ หรืออะไรเงี้ย ที่แบบเขาจะต้องบอกข่าวร้ายเป็นแบบ เป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วที่เขาจะต้องทำอย่างงั้นน่ะ อะ ก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยกล้าพูดตรง ๆ ในเรื่องนี้ อย่างของเรา ด้วยการงานเรา เราอาจจะต้องมีการที่จะบอก เฮ้ย! ไล่คนออก หรือว่าไม่ ประเมินได้ไม่ดี หรือว่ามีการแบบลดเงินเดือน หรือว่าไม่ขึ้นเงินเดือน อะไรเงี้ย อา ถ้าเป็นอะไรพวกเนี้ย เราก็ลำบากใจเหมือนกันที่จะพูดตรง ๆ แล้วเราก็ต้องอ้อมโลกเหมือน กัน <chuckles>
อืม ค่ะ อืม อืม อา ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ อืม อืม ค่ะ อืม อือฮึ ๆ อืม อือฮึ อืม ๆ ๆ ๆ เข้าใจค่ะ เนี่ยพอเรามาพูดถึงในเรื่องของการ เอ่อ <tsk> การพูดแบบรักษาน้ำใจแล้วอะ บางครั้งอะว่า ส เหมือนเราก็ต้องพูดอ้อมเนาะ เพื่อรักษาน้ำใจอะ แล้วบางครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกผิดใช่ไหมคะ เพราะเราไม่ได้อยากเป็นคนพูด ไรเงี้ย คือหลังจากที่พูดไปแล้วอะ มีวิธีการแบบเพียวใจตัวเองยังไงบ้างคะ? ไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิดจากสิ่งที่เราพูดไปอะค่ะ
ค่ะ อืม ก็ จริง ๆ ก็จะพยายามคิดว่า เออ การตัดสินใจอันเนี้ยเราไม่ได้ตัดสินใจจาก หมายถึงว่า ความชอบหรือไม่ชอบในตัวบุคคล หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราพิจารณาจากทุก ๆ อย่าง ทุก ๆ Factor ที่มันจำเป็น อะไรอย่างเงี้ย คือไม่ได้ ไม่ได้เป็น เพราะ เพราะว่าเราไม่ชอบเขาหรือว่าเราชอบเขาเป็นพิเศษ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะพยายามคิดแบบนั้น เพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่า แบบ เออ เราไม่ได้เอาความรู้สึกของเราไปตัดสินเขา
อืม ค่ะ อะฮะ อือฮึ อือ ค่ะ อือ อือ อือ อือ อือ
หรือว่ามีผลกระทบกับเขาโดยตรง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยจะไม่ได้รู้สึกกระทบอะไรกับเรา จิตใจเรามากขนาดนั้น
อา อันนี้เห็นด้วยเลย อือ อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะ เพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่ความคิดหรือ mindset ของเราอะ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบก่อนที่เราจะพูดอะเราก็มีการไตร่ตรองมาแล้วเนาะ เราก็ได้มีการแบบว่าคิดคำนวณมาแล้วว่า ไอ้สิ่งที่เราจะพูดอะมันไม่ได้แค่มาจากอารมณ์ของเรา แต่มันมาจากในเรื่องของแบบ ส สิ่งที่เหมาะสม ที่ควร หรือไม่พูด หรือว่าเป็นเรื่องของ เอ่อ <tsk> เขาเรียกว่าไร อะ เหมือนเราไม่ได้ อารมณ์จะ ส อา เหตุ และผล ใช่ พอมัน ผลมันออกมาเราก็สามารถยอมรับได้ แล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิด เพราะว่าเราก็ทำไปตามกระบวนการ ตามหน้าที่ของเราที่เราต้องทำ
เหตุและผลน่ะค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ แต่มันอาจจะค่า แค่แบบเหมือนมีอารมณ์ร่วม อะไรอย่างงี้มากกว่า ว่า เหมือนแบบ เออ รู้สึกเศร้าไปกับเขา หรือว่าแบบรู้สึกดีใจไปกับเขา หรืออะไรอย่างเงี้ย อืม ก็จะเป็นนิม ลักษณะแบบนี้มากกว่าค่ะ
อือ อือ อือ อือ อืม เข้าใจแล้วค่ะ โอ๊ย! ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับข้อมูล แล้วก็ประสบการณ์ที่มาแชร์กัน ในเรื่องของการพูดตรง ๆ กับอ้อม ๆ นะคะ
อื้อฮือ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็หวังว่า จะได้มาคุยกันอีก เพราะว่าจริง ๆ ก็มีอีกหลายเรื่องที่อยากจะแชร์เหมือนกันค่ะ
อืม ได้เลยค่ะ ถ้าหากว่า มีโอกาสกลับมาคุยกันใหม่นะคะ วันนี้ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ